باقول لَك إيه، ما تعرفني إزاي بتخلي ال يعني البيت كده يكون مناسب للشغل والراحة في نفس الوقت؟ يعني بحيث إنَّك يعني إزاي ضبطت بين الاتنين، فاهمني؟
صراحة دي كانت مشكلة كبيرة جدًا بالنسبة لي في الأول، ساعة لما شربت ما سِبت شغلي في الsite ال اللي أنا كنت باروحه كل يوم الساعة 8:00 ص. فطبعًا أنا سِبت الشغل ده كله، آه طبعًا. سِبت الشغل ده كله، وبدأت إن أنا أشتغل في البيت. فيعني أنتَ فاهم بقى موضوع الأولاد، والتلفزيون والكلام ده كله، أنا ما كنتش باعرف حرفيًا أقعد أشتغل ساعة على بعض.
امم، طب عرفني. حلو، حلو أوي. وأثّر على تركيزَك طبعًا.
آه، أكيد طبعًا، كان مأثر جدًا.
امم. ده للأسف، طيب أنتَ اتأقلمت إزاي طيب؟ يعني أنا عايز أعرف أنتَ اتأقلمت إزاي مع الموضوع ده، يعني إيه الحاجات اللي قدرت تعملها وضبّطتها؟ يعني عايزَك تفهّمني كده تاتا تاتا وأنا معاك.
هو ما أكيد طبعًا، تاتا تاتا. <laughs> بُص يا سيدي، آآ أول حاجة طبعًا، أنا عرفت إيه هي المشتتات اللي كانت موجودة عندي في البيت. رقم 1
<chuckles> زي إيه بقى؟
البيت نفسه، البيت نفسه بالنسبة لي كان مك آه، البيت البيت نفسه بالنسبة لي كان مكان للراحة مش مكان للشغل، وديّة حاجة
يا سلام. فاهمَك أيوه.
آه، و ديّة حاجة كانت محفُورة جُوَّه دماغي، اللي هو أنا باجي البيت بعد شُغل ال8 ساعات عشان أرتاح، ما بالك بقى واحد حيقُوم من النّوم اللي هو أنا شخصيًا، آه، يعني حاقُوم من النّوم وأنا قاعد في البيت أشتغل ال8 ساعات في البيت وأنام تاني، فطبعًا دي كانت فكرة
امم. تِفضَل قاعِد في البيت. طبعًا، ده كان مخلِّيك خلاص كده.
آه، بالضبط كده، حرفيًا كان بيخلِّيني خلاص، اللي هو أنا أنا يعني أنا مش فاهم في إيه، يعني أنا دلوقتي شَغَّال والّا مش شَغَّال؟ ف
<laughs> ده أثـَّ أثَّر عليك ده. <laughs>
آه، بالضبط طبعًا، فالفكرة ديّة هي أول فكرة كُنت لازم أتخَطَّاهَا. تاني فكرة بقى.
طب اتأقلمت معاها إزاي برضه؟ أنا خلّينا في أول فكرة دي، اتأقلمت معاها إزاي؟
هاحكي لك. هاحكي لك، هو أنا أنا بس كنت حابب إن أنا أحكي لك الأفكار كُلّها أو كُلّ حاجة، ولكن ماشي هأحكي لك الأول الفكرة دِيّة
براحتك خالص، أنا معاك.
هاقول لك أنا تعاملت معاها إزَّاي، طبعًا تعاملت معاها إن أنا حَطَّيت لنفسي جدول آآ حازم، صَارم، إن أنا كُلّ يوم الصُّبح حاصحى السّاعَة الفُلانيَّة، فليكُن السَّاعة 08:00 عادي زي ما أنا كُنت باصحى، هأبدأ شُغل السَّاعَة 09:00 هاعمل نفس الروتين اللي أنا كُنت باعملُه في الشُّغل اللي بَرَّه، بحيث إن أنا أدخَّل نفسي فجَو العام أو جَو الشُّغل اللي أنا كُنت شَغَّال فيه بَرَّه.
ماشي. زي الفُل، زي الفُل. أو بتهيَّأ نفسك يعني إن أنت بقى كده في Mood الشُّغل بقى والدُّنيا جميلة، وما فيش أي اختلاف.
بالضبط كده. مضبوط.
حلو طيب جميل جدًا، كمِّل.
دي بالنسبة لأول نقطة. فبالفعل هي نجحت معايا، وحسّيت فعلًا إن أنا جوّه الشغل بتاعي. تاني حاجة بقى ألا وهم
تمام، زي الفل. بالنسبة بقى للب يعني باقي النُقَط وكده؟ كمِّل آه زي الفل كمِّل تاني نقطة.
طب هاقول لك تاني نقطة. تاني نقطة بالنسبة لي كانوا الأولاد. الأولاد ما كانوش بيسبوني في حالي حرفيًا وأنا باشتغل. كل شوية خَبْط على الباب بابا، بابا، بابا، بابا، يا بابا ومش عارف إيه. فطبعًا كان حاجة بصراحة مُزعجة جدًا بالنسبة لي هي حلوة بالنسبة لي كأب، ولكن آآ م مش عارف أشتغل.
إمم. يا نهار أبيض! إمم، أنا فاهمك. إمم. كشغل وكده أنت مش عارف تخُش في المود من الآخر.
آه. خاصةً إن الشغل بتاعي كان شغل محتاج تركيز جدًا.
إمم، إمم، فاهمك.
فطبعًا
طيب ده أ يعني أنا عايز أعرف بقى ده أنت اتخطّيته إزاي؟ يعني دي أكيد حاجة بتخرّجك من مود الشغل نهائي، وتبوّظ لك شغلك كمان الله أعلم بتبوّظه والّا لأ؟ بس في الأغلب أكيد بتبوّظه لمّا بتفقد تركيزك.
أنا عايز أقول لك أنا عايز أقول لك إن أنا شغلي أيوه أكيد بتبوّظه طبعًا. أنا قبل كده وقَّعت سيرفرات الشركة كُلّها بسبب إن ابني خُبّط على الباب أ خبطة جامدة أيوه. أنا كنت شغّال على السيرفر تمام وكنت كان في مشكلة
يا نهار أبيض! يا نهار أبيض بجد! آآ كليك غلط بوّظت الدنيا. <chuckles>
أ هو مش مش حاجة غلط، هو أنا كنت ماسك كوباية الشاي طبعًا و وعَمّال أشرب كوباية الشاي، وطبعًا لقيت خَبْط على الباب مرّة واحدة كده أنا اتفَجَعت حرفيًا كوباية الشاي اتدلَقِت منّي حرفيًا أهو وباقول لك كوباية الشاي اتدلَقِت منّي على ال على ال اللاب توب تمام؟ أنا حرفيًا قمت قافل الPC مرّة واحدة أو اللاب توب بتاعي مرّة واحدة عشان ما يبوظش. واخد بالك؟
يا نهار أبيض! حصل إيه بقى؟ <chuckles> يا نهار أبيض! لا، لأ. لا، لا، لا، لأ. عشان تلحقه. طيب أنت لأ ده أنت تقول لي بقى اتعاملت إزاي مع الأطفال وكده والدوشة بتاعتهم؟ لإن دي كده غالبًا يعني أهم نقطة.
آه بالضبط، دي كانت أهم نقطة بالنسبة لي. فطبعًا لإن أطفالي طبعًا صغيرين واحد 4 سنين، وواحد 10 سنين. فأنا ف
إمم. آه. لأ، ده سِن طبعًا سِن شقاوة جدًا على فكرة.
آه بالضبط. ولكن أنا عرفت أتعامل معاهم يعني عيب عليك أنا مش أي حد برضه. <laughs>
لأ ده أنت عرّفني إزاي بقى؟ عرّفني إزاي بقى عشان نفهم أنت اتعاملت إزاي مع كَم الشقاوة دي؟
طبعًا ابني الصغير اللي هو 3 سنين طبعًا ده الصعب السيطرة عليه لإن هو لسّه في سِن صغير مش هيفهم أنا باعمل إيه جوّه. فبدأت إن أنا أدخّله معايا الأوضة واحدة، واحدة وأقفل الباب علينا، وأفهِّمه إن أنا شغّال وما ينفعش أي حد يخُش الأوضة أ حتّى هو كان ممنوع إن هو يطلع برّه بس كنت باطلّعه طبعًا بعد فترة معيّنة، عشان يفهم
فاهمك أيوه. اقنعه بأي حاجة عادي جدًا.
آه بالضبط كده. عشان يفهم أنا باعمل إيه جوّه واخد بالك؟
ما جرّبتش بقى إمم، إمم فاهمك. ما جرّبتش مثلًا بحُكم سِنّهم يعني عارف اللي إيه تمشي معاهم بمبدأ المُقايضة، أنا مش عايزك تصوّت أو تعمل دوشة، وفي المقابل أنا مثلًا هاعمل لك حاجة بتحبها وكده يعني ما جرّبتش؟
أ طبعًا ما أنا عملت كده برضه. يعني أنا أول حاجة هاقول لك على حاجة. العقل البشري مش بيشتغل بالطريقة ديّة، العقل البشري بيشتغل عن طريق إنّك تعمل له كوبري ما بين الأمر الأول والأمر التاني. طبعًا الموضوع فَلسَفي شوية. هاقول لك بم بمعنى، أنا دلوقتي ممكن أقول لابني الصغير أ خُد ديّة وما تعملش كذا، خُد ده وما تعملش كذا مثلًا، خُد الشوكولاتيه ديّة وما تعملش صوت في الش في البيت. طيب ما هو برضه محتاج يفهم هو ليه ما يعملش صوت في البيت؟
إمم، أومال إزاي؟ لأ بمعنى؟ بمعنى أنا مش فاهمك بقى؟ إمم. حلو. حلو. بالضبط فهمتَك فهمتَك، فهمت.
وديَّة النُقطة هي دي النقطة اللي أنا تعاملت معاهم فيها.
هو معاك حق، على فكرة. امم معاك حق، طبعًا.
ف فبالتالي آه أكيد، اتفضل.
طَيب عايز أسألك على حاجة بقى. يعني هُم بقى، يعني هل مشيوا على النمط اللي أنتَ كُنت عايزه، والّا برضه كُنت بتقابل منهم مقاطعات كده، حتى لو خ طفيفة مثلًا؟
هو في البداية، أنا كُنت باقابل منهم طبعًا مقاطعات طفيفة، حاجات صُغيرة ولكن بعد كده آمم، ما بقوش بيعملوا أي حاجة، بالعكس أنا بقيت داخل الأوضة بتاعتي، هُم برّه، ساكتين تمامًا، ما فيش أي صوت، لدرجة إن هُم آه، يعني روقان طبعًا لدرجة إن هُم مثلًا كانوا بيقفلوا على نفسهم الأوضة بتاعتهم، لغاية ما أخلص شُغل، وطبعًا إيه، آآ، بيطلعوا لي بعديها.
حلو. يا سلام على الروقان، إمم. أنت أصلًا بتحكم نفسك في نفس الأوضة، طول فترة الشغل؟ والّا بقى مثلًا، بتفصل بقى، اللي هو مثلًا، شغل وراحة وشوية مثلًا، برّه أوضة تانية، مش عارف تخرج كده ب يعني أكيد ما بتفصلش نفسك في الأوضة طول الُ ن ساعات الشغل، والّا بتعمل إيه بالضبط؟
امم، لا، لا، أكيد طبعًا. أكيد طبعًا أنا باتعامل بذكاء معاهم برضه على فكرة يعني مثلًا، أنا بعد ما أكود كود وأسيبه يrunning مثلًا، أو أسيب إن هو يشتغل، آآ باطلع، أفتح الأوضة، أقعد معاهم دقيقتين، 3، 5 دقايق أشرب كوباية شاي معاهُم، وبعد كده أخُش تاني. بحيث إن أنا صار الفضول اللي عندهم إن هُم يخبطوا عليَّ ويخشوا عليِّ.
إمم. تمام. إمم، فهمتَك. آه وتهديهم شويَّة، إهدوا يا شباب أنا أنا معاكم أهو متقلقوش.
آه، بالضبط كده.
طب صحيح بقى نقطة كمان، يعني لو سِبنا ب يعني سِبنا بقى من النقطة بتاعة الأطفال دي، اللِّبس كنت بتهيّأ لنفسك في حِتَّة اللِّبس وكده مثلًا، أو إنك بقى يعني نفس لِبس البيت عادي تشتغل بيه، والّا كُنت بتعمل إيه؟ لأن أنا أعرف إن في ناس يعني بتهيّأ لنفسها بقى ب حَتَّى باللِّبس مثلًا، هو يقول لك أنا آآ ه يعني مثلًا في شركات مثلًا بتبقى في مثلًا كاميرا مش شَغَّالة، وبتبقى لازم لابس Uniform مُعيَّن وأنت شَغَّال وهكذا، فأنت نظام الشُّغل كان معاك طالب منك لِبس مُعيَّن، والّا كان عادي بقى عادي هدوم البيت؟
أكيد فاهمك. لا، لا هو بالنِّسبة لي أنا نظام الشُّغل بتاعي، كان عادي بهدوم البيت ما فيش أي مشكلة، ودِيَّة نُقطة جميلة جدًا، لإن أنا كُنت باقعُد بالهدوم اللي بتريَّحني وأنا قاعد، آآ آه، أكيد طبعًا.
آه، ده بيبقى روقان ده، خصوصًا إنك بتشتغل Coding بتقول، فلأ، الموضوع صعب.
آه، بالضبط كده، لكن لو في Meeting تبع الشَّركة بتاعتي، فباضطر طبعًا إن أنا ألبس بدلة من فوق، من فوق بس تمام. <laughs>
إمم، إمم ح زي الفُل <laughs> أهم حاجة تأدي الغرض.
آه، بس كده، يعني ممكن أكون لابس <laughs> يعني أنا ممكن أكون لاك لابس بدلة من فوق، لكن تحت لابس شورت عادي يعني ف
يا سلام!
عادي يعني.
يا نهار ابيض! وبتعمل كده عادي، وبتعدّي يعني من الآخر.
آه، آه، بتعدّي طبعًا ما أنا مش باقف بقى، أنا بافضل قاعد.
آه عادي، ب بتاخد بالك، أهم حاجة الأطفال لو جم فجأة خبّطوا وأنت قمت والmeeting شغّال، هيبقى شكلك إيه؟ <laughs>
آه، واخد بالي طبعًا، آه. يا ن يا نهار أبيض! <laughs>
<laughs> طيب بت يعني بتعتمد أي حاجات أو مسليّات وأنت شغّال بقى، بحيث مثلًا إنّك ما ت تزهقش؟
آه، أكيد طبعًا آآ، ده شيء أساسي جدًا، بصراحة أنا من عشاق السوداني ف يعني ده رفيقي، يعني السوداني دوَّة رفيقي جدًا في ال وقت الشغل، وطبعًا الشاي، آه، الشاي وما أدراك ما الشاي، الشاي ده رقم 1.
يا سلام عليك. إمم، حلو أوي. آه، أهم حاجة الكافيين، أهم حاجة جرعة الكافيين الصباحية.
حرفيًا. أ سيبك من الكافيين وسيبك الشاي ذات نفسُه مشروب كده، ت يعني ده لو الشاي كائن، أنا هاحبُه.
إمم.
أنا باحب الشاي.
يا سلام، ده أنت بقى خلاص كده، أ أنت الشاي بيفرق معاك جدًا.
حرفيًا.
طيب أنا عايز أكلّمك في حتّة كمان بقى، يعني أنت كده قلت لي إنّك آآ، شبه بتعمل لك طقوس يوميّة، بحيث بقى إنّك تهيأ لنفسك بقى وتخرج من مود إنك في البيت، فتعرف تشتغل، والأطفال قُلنا بتتعامل معاهم، إ إيه العوامل التانية اللي ممكن تساعدك فعلًا تبقى في مود الشغل بجد؟ يعني مثلًا بت بتشغّل موسيقى مثلًا، حاجة هادية تسمعها وقت الشغل، من الناس اللي هي بتحب كده يعني؟
أكيد طبعًا، اتفضل. تمام. هو طبعًا أنا متِّفق معاك على الجملة دِيّة وأنا فعلًا كنت باعمل كده، ولكن لحد فترة معينة، لما بدأت ألاحظ إن أنا باركّز مع الموسيقى و إن أنا أسيب الcoding لأن طبعًا الcoding دَوّة هو بيحتاج إن أنا أركّز في كل تفصيلة باعملها، لدرجة أصلًا أ أيوه أنا عايز أقول لَك
ده ليه بقى؟ امم، أصلًا. يعني بقِت امم، بقِت هي عامل تشتُّت أصلًا ليك؟
آه حرفيًا، أنا عايز أقول لَك إن قبْل كده كان حصَل معايا موقِف، إن أنا كنت مشغَّل أغنية أو يعني موسيقى أنا كنت باحبها جدًا لبيتهوفن وكنت عَمّال أسمَعها كده واندمجت معاها، فبعد ما خلّصت شُغل
يا نهار أبيض! و والكود راح في داهية. <giggles>
آه حرفيًا، عَمّال كده أقول أ مش عايز أشتغل ليه؟ يعني عَمّال أتّك enter عَمّال أتّك run هو فيه إيه يا جماعة؟ عَمّال هو في حاجة غلط.
ما في في حاجة غلط يا جدعان، أنا عملت إيه؟ <laughs>
لقيت إن أنا أصلًا نشي نسيت آآ الbrackets أو نسيت اللي هي الأقواس في في line، تمام، فاللي هو قُلت إيه ده! يعني ده ده ده إزاي ده ألِف، باء برمجة، إزاي أنساه؟! واخِد بالك.
امم. ده طبعًا خرَب لَك الدنيا خالص.
آه، هو بُص، هو الفكرة هو طبعًا مبوّظ لي الكود ولكن الفكرة في إيه، الفكرة إن أنا إزاي أنسى حاجة زي كده، واخد بالك، إزاي أنسى حاجة زي كده!
ما ممكن عشان بقى كنت م كنت متشتِّت مثلًا.
آه بالضبط كده. ف من يومها بطَّلت إن أنا بصراحة يعني أسمَع موسيقى وقت الش وقت الشغل، لكن برَّه الشغل أكيد يعني عادي.
بس؟ امم. خلاص بقى آه، خلاص اللي هو لأ، خط أحمر <laughs> من عو حُطّها حُطّها يا ابني مع عوامل التشتُّت.
آه بالضبط كده. احطها مع <laughs> حط بيتهوفن افتح قوس، وحط لي بيتهوفن. <laughs>
حرفيًا أيوه <laughs> هيعملوا بلوك لبيتهوفن وأي قناة بتس بتشغله حرفيًا. طيب يعني أنت كده بقى خلاص يُعتبَر قل مثلًا خلّصت الكام شُغل ساعة بتوعك، هو صحيح بالنسبة لكام شُغل الساعة دول أنت محدّد وقت معيّن في اليوم بقى مثلًا، حاجة في وقت معيّن مناسب ليك أكتر من التاني وكده، والّا شغال بقى flexible مثلًا؟
أيوه. <laughs> آه هُم ال8 ساعات، لا، لا، لأ، أنا مش شغّال flexible أنا شغّال حاجة اسمها flexy time آآ ال الflexy time دَوّة اللي هو مثلًا ليّا عدد ساعات مثلًا في الشهر، آآ، 120 ساعة على ما أتذكّر تمام، آآ ال120 ساعة دول أنا أشتغلهم براحتي بقى في الشهر، يعني ممكن أشتغل يوم آه
م امم، امم. مش مهم آه، مش مهم، ممكن مش مهم يعني كام ساعة في اليوم مثلًا؟
بالضبط كده، أنا مم بس المهم في آخِر الشهر إن أنا أكون مخلّص ال120 ساعة.
فهمتك أيوه، طَب دي حاجة حلوة جدًا وأظن أنت مرتاح بيها، يعني أظن.
آه، أكيد طبعًا، أنا باشتغل يعني في مثلًا يوم أنا حاسس إن أنا نشيط جدًا فيه، باشتغل ممكن الأربعة وعشرين ساعة، متخيّل؟
امم، حلو جدًا تروح مودّي في اليوم ده عادي.
آه، مودّي خالص، اللي هو أنا أنا النهارده بتاع الشغل، أنا النهارده كده بتاع الشغل، بالضبط.
آه. آه، بالضبط، بالضبط أنت م أنت مش ضامن الأيّام الجايّة كمان هتعمل إيه، ف بتقول بقى خلاص أودّي النهارده وأدوس جامد بقى.
بالضبط كده، لكن في أيّام تانية ممكن أكون تعبان فيها فأنا مش شغّال النهارده، خلاص أنا تعبان يا جماعة النهارده مش شغال.
متأثّر، أيوه فاهمك. متأثّر، طيّب لمّا بتخلّص شُغلك بقى، خلاص أنت خلّصت شغلك أهو النهارده، وخلصت مثلًا الكام ساعة اللي أنت كنت محدّدهم مثلًا النهارده هتعملهم، أو هتشتغل فيهم، بتبدأ بقى تهيأ نفسك للراحة بقى إزاي، ما إحنا برضه عايزين إيه أنت يعني إيه، شغل، فتمام في شغل، طَب الراحة بقى بتنظمّها لنا إزاي كده في يومك؟
تمام. آه، أكيد. ما تعرف إن الموضوع دوَّة مشكلة بالنسبة لي؟
ليه بقى؟
لأن أنا أصلًا عندي فكرة إن أنا قاعد في البيت فأنا مرتاح، يعني أنا مش بانزل مواصلات، مش باتعب في المواصلات، ففكرة أصلًا وأنا مروّح من الشغل بالليل، أو لمّا كنت بافتكر إن أنا مروّح من الشغل بالليل كده، ب باروّح مبسوط إن أنا حارتاح، لكن دلوقتي بعد ما أخلّص ال8 ساعات
أصلًا، امم. امم. آه، دلوقتي أنت قاعد في البيت فكده، كده بقى.
آه بالضبط كده، يعني لما باخلّص 8 ساعات شغل بتوَعي هنا، فيعني أجي أفكّر في الراحة، أقول: "فين الراحة اللي أنا هالاقِيها؟" يعني أ آه، بالضبط كده.
أصلًا، يعني مش حاسس اللي هو في تجديد؟
آه بالضبط كده، مش حاسس إن في تجديد.
نفس ال اللي هو أنت خلاص بقى. بس عامةً يعني أنا شايف إن أنت كده م يعني على العوامل اللي أنت قلتها دي كلها، أنت عارف اللي هو إيه، آآ، قلّلت كل حاجة حواليك تمنعك إنك تركّز، وكل حاجة، و ونظام شغلك أظن جميل جدًا، يعني مهيّأ لك إنك يعني ت تشتغل مثلًا ساعات براحتك، بتنقي ساعاتك طبعًا على حسب بقى الدوشة وعلى حسب ما هي دي كانت كانت نقطة فعلًا كنت عايز أفهمها منك، حتّة الدوشة وكده، أنت طبعًا فهمتها لي. ويعني بصراحة لأ، أنا فهمت منك يعني أنت بتشتغل على أساس إيه، ودي حاجة كويسة جدًا يعني. ويعني إمم، أنا بجد عايز أقول لك إن أنا مبسوط جدًا إن أنا اتكلّمت معاك النهارده.
مضبوط. مضبوط. أشكرك. يعني وأنا بجد مبسوط جدًا إن أنا اتكلمت معاك، وأتمنى يكون لينا لقاء تاني قريب أكلمك فيه بقى عن موضوع البرمجة بتاعي. شكرًا جدًا لوقتك.
خلاص اتّفقنا. العفو على إيه.